Et est-ce qu'à son âge, il arrive déjà à pousser sur le bouton? Il comprend qu'il doit pousser sur le bouton? <chuckles>
Oui. Ah oui, il a il a même ses comptines préférées, il a même, des gestes, heu, par exemple, il y a la la comptine du, heu heu du lapin qui vient taper chez le cerf. Parce que le chasseur veut le tuer et lui demande de l'aide, hem, alors il fait le
Ah ouais. Ah oui. Oui, oui, il y a oui, il y a il y avait pas une chanson avec ça, si je me souviens bien, dans m dans ma <chuckles>
Voilà, ouais, si, si si et et donc heu et ben il fait le le chasseur qui est qui cherche le cerf. Il fait, heu, le toc, toc, toc, heu, du lapin qui toque chez le chez le cerf, heu, il va faire le lapin et le cerf qui se sert la main, heu, à la fin pour se remercier, heu, voilà. Donc il y a il y a tout un apprentissage comme ça et et ça commence très jeune.
D'accord. Oui. Mmh mh. Et à partir de quel âge est-ce que tu vas bon, je veux dire, heu, changer les habitudes avec ton enfant qui a 2 ans?
Alors en fait, heu, on dit souvent que les parents imposent aux enfants heu et on se rend compte, très vite quand on a quand on a un bébé, qu'on s'adapte au bébé et que c'est la seule façon de faire. On va pas dire au bébé: «Maintenant il faut dormir». Le bébé, il dort quand il a envie de dormir et toi en tant que parent, tu vas dormir quand le bébé va dormir. Donc tu t'adaptes au bébé, heu, donc hem, et après les choses vont se faire, on va dire, heu, assez naturellement. C'est comme la 1re fois où ton enfant va venir te voir et il va te dire: «gâteau» ou «bibi», heu, voilà l là, on sait i c'est le moment.
Mmh mh. Oui. Oui, oui, je comprends. Mmh mh. Oui, oui.
Heu, mon mon mon 2nd quand il a décidé de marcher, heu, il trottait déjà bien à 4 pattes, on savait qu'il voulait marcher, heu, ce qu'il a fait c'est qu'avec moi, heu
Et Mmh. Oui. Mmh mh.